زي إيه بقى؟
بُصّي، أنا باحب أوي محشي ورق العنب، يعني بجد باعشقه، محشي البتنجان كمان، آه باحب المزازة بتاعته جدًا ولمّا يتعمل بقى كمان معاه دبس رُمّان وليمون، ويتحط عليه كمان رُمّان نفسُه بيبقى طعمه حلو جدًا، يعني باحسه مختلف تمامًا، باحب كمان محشي البتنجان أوي، ما كنتش باحب الكوسة خالص، بس لمّا سافرت ودُقت الكوسة في بلد أوروبية كده، إحنا عايشين دلوقتي فيها، دُقت الكوسة هناك أنا حبيت الكوسة جدًا، أنا ما كنتش باحب الكوسة في مصر خالص، ما أعرفش ليه بجد ما كنتش باحب الكوسة في مصر <tsk> طعم الكوسة نفسُه مختلف.
آه، المزازة. أيوه. إمم، حلو أوي. أوكي. آه. الله! غريبة! اشمعنى؟ اشمعنى؟ <chuckles> إيه إيه إيه الغريب في الكوسة يعني عندِك في البلد دي؟